Anong ibig sabihin ng bayanihan para sa'yo?
Well, ang pagkakaintindi ko sa bayanihan, eh, ayan yung ano yung pagtutulungan, 'di ba? So, uhm, ayan talaga yung ano simula pa noong una na parang, naalala ko elementary ako, eh, ayan yung ano ayan yung unang-unang itinuturo. Uhm, grade 1 ganyan yung bayanihan tapos yun 'di ba yung textbook nando'n pa 'yong 'pag naglilipat bahay, binibi ano 'to, binubuhat nila yung literal na isang buong bahay, 'di ba? Oo! Naalala ko parang, ay ganito pala maglipat bahay dati, di ba? Ngayon gamit na lang ang inililipat iniiwan na yung bahay siyempre kung <chuckles> O, tapos third floor pa ano, may rooftop. <chuckles> Kumusta? Oo. Kaya nga kumusta naman 'yon pero
Yeah. Ay grabe! Oo nakikita ko yan. Mm. Eh, syempre sementado. <chuckles> Uy, imaginin mo paano yun ano bubuhatin, my God.
parang bumabalik siya ngayon dahil, ano tawag dito? Di ba mayroon nang mga container na na ba ano na bahay yung yung mga container van na ginagawang bahay? Which is sa tingin ko nainggit nga ako do'n, eh, parang naiisip ko pa magkano kaya yung ganitong pagawa, like, bibili ka ng ano ng isang buong container, 'di ba? Kaya lang nga
Ay, oo. Ang alam ko nasa ano daw, 100,000 something.
Depende kung gaano kahaba 'di ba?
Mm. Ano na yun parang, ah, pre-built na yun na oorderin mo na lang, ganon! Tas pwede nang tirhan, ganon! May mga insulation na, mga ano na, yah, oo.
Ay wow! Ay! Parang gusto ko 'yon. one hundred thousand. Let's go, o let's go! <laughs> Parang may pera akong one hundred thousand. Ang galing. Pero may ano 'yan, ah, basta ayun yung nakikita ko na parang ep siguro eto petu pere puwede ko 'tong ilipat kung mak kung saan man ako makabili ng lupa, 'di ba? <laughs> Pwede siyang ilipat?
Ya! Oo! May bahay ka na, mm. Actually, pwede mo siyang i-ano, isakay sa ano parang may gulong ganon tapos oo i-carry around mo kahit saan ka magpunta. Ang katulad ng ginagawa do'n sa ano, katulad dun sa ano sa US yung mga trailer, trailer park, mga ganun, mga trailer. Yah!
Oo nga. Parang VR. Kaya nga, di ba, mga trailer truck. Nakakaloka tapos dapat sana marunong mag-drive di ba para <laughs> ikaw na lang maglipat. Magre-rent ka na lang ng ano, ng truck, di ba. Well, basta 'yon yung ano, 'yon yung, uhm, pinakasimpleng explanation ng teacher ko dati do'n sa bayanihan yung parang magtutulungan kayo ganyan ayun yung ano, yung, uhm, nakikita ko, uhm, sa komunidad man 'yan o bilang, ah, as an individual na parang, uhm, ano ba 'to bayaniha I mean, pagtutulungan talaga ayun 'yon.
<chuckles> Oo. Yes, oo. Uhm, pero sa tingin mo naman, paano naman nagbago, no yung konsepto ng bayanihan mula noon hanggang ngayon?
Um, nagbago yung konsepto. Dahil ano eh, um, kumbaga na-instill na sa atin yung ano eh, yung yung pag pagbabayanihan, yung pagtutulungan, di ba, mula pagkabata, di ba? So parang, ah, noon ang tinuturo sa'yo eh, yun nga, pagka meron kang nakitang matandang tumatawid sa kalsada, ganyan, tutulungan mo, di ba? Oh, 'pag may nahulog na ano, at tsaka yung dati kasi yung pagiging gentleman, naituturo yan eh, sa eskuwelahan, di ba? Pagka pagka sa bus meron kang nakitang matandang nakatayo, ibibigay mo siyempre yung upuan mo, di ba? Basta eh, magkaroon ka ng pagkakala pagkakataon na tumulong, tutulong ka. Eh, ngayon kasi di ba, kahit buntis na yung nasa harap mo o kaya kahit
Yes, mm. Yes, oo. <laughs> Wala, pakapalan eh, oo.
Oo, kunyari tulug-tulugan, ganyan, o kaya busy sa cellphone. Gano'n na, gano'n na yung ano, na parang, um, ang ang nagiging mindset nila eh, pare-parehas naman tayong pagod. Kumbaga, nawawala na yung ano, nawawala na yung sense nung ano, nung bayanihan noon, dati tsaka ngayon.
Yeah, mm. Tsaka ngayon high-tech na 'no, ang bayanihan may mga ano, yun bang tinatawag natin na, ah, crowd sourcing, ganyan, oo, meron yung ano, GoFundme, gano'n. Pero sa US lang yata yung ano eh, available or sa Europe, gano'n. Sa Pilipinas yata hindi ko sure kung available, mm.
Mm, oo. So, funny, yes. Meron Parang ano, um, somehow pa kaparehas ng GoFundMe. Ito yun yung, ah, kay Mel Tiangco, yung parang ka, um, ano nga ba or basta yung mga foundation na ganyan, na inaano, fina-flash nila yung, um, sa balita ko kasi 'to, madalas na katulad ng 24 Oras, yung ganyan. So, yung may mga bata silang tinutulungan, so fina-flash nila yung account na puwede mong, um, hulugan or kung pwed gusto mong magpadala ng donations, ganyan. Um, ayun yung mga naaalala ko na ano, na parang kapareha sa US, yung GoFundMe. At tsaka ano, sa mga GC din, di ba, na pagka mayro'ng humingi ng tulong, ayan, mo eh, ibibigay nila yung GCash nila. Pero minsan kasi ano eh, makakapag-isip ka na parang, "Ay
Oo. Yes, oo. Oo.
okey ba 'tong tulungan? Kasi maraming scammer eh, di ba, alam mo yon? Anytime pwede kang mag-snatch or mag-grab ng kahit an kung kanino mang picture yan na naospital or, di ba? May ganun eh, kaya lang siyempre it's your gut feeling nalang na parang, kung bukal naman sa loob mo yung pagtulong, di why not? Di naman siguro nila ikayayaman yung hul kon yung, ah, maliit na halaga na ano, na na-scam nila, di ba? <gasps>
Kaya nga. Hmm, oo. Oo.
Sa inyo yon.
Eh, pero 'pag ano ah, 'pag pinag, ah, sama-sama din 'yon, dadami din 'yon. Eh kung eh kung 100 thousand kayong na-scam o ng let's say tig, ah, fa-5 K. Ah, i-times mo 'yon sa 1000 or 1 Ay, wow ang ganda. <laughs> Oo.
Malaki din, mm. Mm, bongga. Maggaganon na nga lang din ako. <laughs> Biglang naging biglang nabago yung isip eh, 'no? <laughs> Pero hindi, marami naman talagang mapagsamantala at tsaka marami naman talagang wiling tumulong, it's just that yung ano eh, um, ang konsepto naman talaga eh, pagtulong, di ba? 'Eh, di bahala na sila, bahala na si Lord dun sa mga nag-i-scam, di ba? Eh, lalo ngayon di ba, uso ang gift-giving, ganyan, di ba? Tapos yung mga naaalala ko yung mga mga 'pag nagco-commute ako 'no, yung mga bata na talagang sumasampa sa ano, yung mga Badjao, yan. Minsan namumwersa pa sila kapagka hindi mo nilamanan na yung sobre nila tapos nakakatakot <laughs> Hindi hindi mo na ano, parang bago ka maka-uwi ubos na yung pera mo kakabigay dun sa sa mga umaakyat dun sa jeep, sa bus, yung ganyan, di ba? Parang kung pas palima-limang piso yan, di ba? Magkano na rin yun bago ka umuwi, ilang nakaka-ilang sampa sila dun sa ano, pero
Kaya nga. Ay, oo. <laughs> Hala. Yes. Oo.
Magkaganon man, um. Parang sa tingin ko, 'no, kung kung gan kung sa ganun ka na lang din magbibigay parang sige i-ano mo na lang dun sa tamang foundation. I-ano mo na lang or, um, ikaw na mismo yung ano ba, um, kahit hindi na lang siguro pera o kahit ano na lang na parang natirang ah wi pagkain na dala-dala mo. Hindi naman yung may kagat na, ah, huwag huwag naman, 'wag naman na yun, oo, di bams? So, siguro simpleng paraan ng, ng, ah, pagtutulong na parang yung feeling mo hindi ka mai-scam, di ba, dun na lang ikaw dun sa talagang legit na ano na, na, may foundation ayan sa bahay na walang hag
Huwag naman yun, mm.
hagdan? Bahay Kalinga or basta maraming foundation na puwede kang makatulong, di ba? Kung feeling mo na nai-scam ka ganun ba ganyan, so yun, yun.
Oo. Yes. Pero ano may karanasan ka na ba na talagang naging bahagi ka, no, ng isang aktuwal na bayanihan? Ano yung pakiramdam mo nun?
Ah, yes. Hmm. Nung ano, um, nasa ano pa ako nun parang mataga basta matagal na yun, eh, na suma na napasali ako sa isang organization ito, eh, yung mga ano mga single mom. Ayan, ah, tapos yung founder namin dun is parang sabi niya kasi parang most of, hmm, um, member dun is mga OFW. Ngayon sabi niya bakit hindi kaya tayo mag-ano nap, um, mag dumalaw sa mga ano sa mga foundations na puwede tayong mag-donate ng kahit ano or, um, magpasaya ng mga bata yung mga ganon. So, sabi ko naman, "Ay, oo nga maganda yun kasi parang" 'di ba, mapapa mapa-practice mo yung ano, eh, yung yung, ah, totoong bayanihan, ah, pagdating sa ganyan. So, ayan, um, parang nag-inquire kami dito sa siyempre yung may mga cancer patient yun, eh, so kailangan mo itanong kung ano ba yung ibibigay mo, kung ano ba yung kulang sa kanila, 'di ba? Para ayun yung ipo-provide mo hindi yung basta may maano ka lang, di ba, na parang <clears throat> Hin kumbaga hi ang ibibigay mo is yung kailangan talaga nila. So, ayun, um, ang napili ata namin is yung, um, Tahanan na Walang Hagdanan. Ito ay sa sa Malate hindi basta hindi ko matandaan kung saan ma matagal na kasi yun. So, ayun, um, masaya sa pakiramdam na ano na tumutulong ka at tsaka nakikita mo yung sitwasyon na kumbaga ma ma mare-realize mo, eh, na parang
Yes. Oo.
Minsan kasi meron tayong pagkakataon na naiisip mo parang, wala na tayong ano, wala na tayong pag-asa. 'Di ba sa sobrang hirap ng buhay, 'di ba? Pero kung nakikita mo 'yong situation nila, na parang terminal na 'yong kanila, na wala nang pag-asa na ano na parang, ah, hindi na kayang gamutin, 'di ba? May mga gano'n eh, na parang o eto nga 'di ba, napi na nakukuha pa rin niya na ano na na ngumiti, tumawa, oo. At saka meron pa silang pag-asa kahit na sinabihan na sila ng doktor na wala nang pag-asa 'yong sakit nila. 'Di ba, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Eh, ikaw, mare-realize mo ngayon na parang, ako, 'di ba, nakakatawa, nakaka I mean, uhm. wala pang wala pang nababawas sa parte ng katawan ko, 'di ba? Wala akong sakit, pero parang bakit ang feeling mo wala nang ano, wala ka nang pag-asa, 'di ba? So 'yon 'yon din, uhm, nakaka-uplift ng spirit yung ano, yung yung pagtutu pagtulong do'n sa mga gano'ng ano, ga mga gano'ng bagay. Tsaka yung experience na, uhm, nakatulong ka, masaya talaga. Parang iba sa pakiramdam.
Ay! Grabe. Oo. Na tumawa, gano'n, mm. True. Yeah, oo. True ka diyan. Pero ano naman yung pinakamalaking hamon, 'no, sa tingin mo na sa, ah, pagpapanatili ng diwa, 'no, ng bayanihan sa modernong lipunan?
Malaking hamon, ayun nga. <chuckles> Malaking hamon talaga yung pagdi pagdating sa social media, 'di ba, talagang mapapaisip ka, eh. Yung kung kung kumbaga talagang kung ang nature mo eh, um, tumulong, 'di ba, ah, malaking hamon yun, eh, "Legit ba 'to?" Na ano, na parang, uhm, kailangan ba talaga 'tong tulungan, kasi nga dahil nga marami ngang scammer, 'di ba, um, ayun lang naman ang hamon kung kung mai-scam ka ba o hindi, 'di ba? Do'n sa tutulungan mo na tao. Ah, pagdating naman siguro sa community, malaking hamon diyan, eh, yung ano, kung, um ano ba, kung ikaw lang ba yung gagawa nun, kasi malaki 'yan, eh, community kasi 'yan, 'di ba? So, hindi puwedeng isa lang ang gagawa, 'di ba? So, mauubos ka, mapapagod ka diyan. So, kailangan dapat, um, sama-sama, 'di ba? Para mas maraming, ah, mas marami mas marami kayong matulungan, 'di ba? Um, 'tsaka yung yung yung diwa itself ng ng bayanihan, hindi ka naman makikipagbayanihan kung isa ka lang, mag-isa ka lang, di ba? So, kailangan dapat marami.
Yes. True. Oo. Alam mo sa tingin ko din 'yan 'yong pinakamalaking hamon eh, 'yong indifference talaga eh. 'Yong parang 'yong mga tao sobrang, um, consumed sa sarili nilang problema din at tsaka oo kaya ayon parang wala ng natira para sa ibang tao dahil sobrang stressful na ng buhay ngayon. Parang ang nangyayari, kanya-kanya na lang kasi nga ano may sari-sarili ding problema gano'n, 'di ba.
Hmm. Yes. Oo nga. Ay, oo nga. Tama, parang oo nga. Parang, oo nga, ako nga wala akong pambiling bigas itutulong ko pa ba o <chuckles> hindi.
Oo. Oo parang nagkaka-ganoon na ang nangyayari sa mundo. Yes, sad. Oo hindi ka
Exactly, 'di ba. Oo pero kasi kung wala kang pambiling bigas pero marami kang tubig o baka puwede 'yon. <laughs> 'Yon na 'yong maibigay mo.
Oo, baka pwede naman iba 'yong itulong mo 'no. Ah, kung hindi ka talaga financially capable 'no. Puwede ka mag-volunteer or something or ah kahit man lang sa kaibigan mo na may problema, listening ear gano'n. Malaking ano 'yon kahit, kahit simpleng yakap nga minsan 'yong ibang tao kulang lang sa yakap. Oo ta sa totoo lang, oo meron ngang iba nagbibigay. <chuckles> 'Yong iba nga nagbibigay ng mga free free hugs ganyan 'di ba.
Oo. Exactly. Mm. Ayo Totoo, kulang sa tapik. Tapik sa balikat. Hmm. Ay gusto ko 'yon, free hugs <laughs> Wala bang free kiss? Oy joke. 'Di joke lang. <laughs> Ay iba pala 'yon, okey sige. Do'n tayo sa free hug. Uy totoo naman 'di ba, hindi mo alam 'yong mga taong nakakasalamu nakakasalamuha mo, eh, napaka napakagaan lang ng kailangan 'di ba. Isang hug lang 'di ba or isang tapik sa balikat na kaya mo 'yan, 'di ba? Tama, tama nga naman.
Yes oo. Ay gano'n. Ay iba na 'yon, may bayad 'yon. <laughs> Oo. Yes, oo. Hindi naman natin sila kailangan ipag-igib ng tubig katulad no'ng araw. Iba naman na ngayon, modern times na. Minsan nakikita ko din 'yong bayanihan sa ano, eh, 'yong pag-la-like ng ano let's say, "Uy mga mare, mga pare, pa-like naman no'ng ano ko picture ng anak ko para manalo kami." my God 'yong mga gano'n. Oo.
Yes. Mm. Ah, ah, pa pa-contest. Ay oo, ako din nagla-like talaga ako. Sine-share ko pa 'yan, 'di ba para ano, 'di ba. Ah.
Yes, mm. Sa ti 'di ba? Mm, isang click lang eh. Oo wala ka namang ano, isang pindot mo lang, oh. Wala pang isang calories 'yon, my God. Mm.
'Di ba simpleng bagay lang naman. Exactly. <chuckles> Hindi mababawasan 'yong calories mo. Oo nga naman, tama 'di ba. 'Wag na nating ipagdamot ang ano, ah, kung ikakapanalo ng batang 'yon ang ano 'di ba, ibigay natin ang achievement.
Yes, oo. Mm. Tama. Yes, maraming salamat ah sa, ah, usapan natin today.
Yes, salamat din sa pakikinig. Paalam po.